Эм, это вот мне именно очень сильно напоминает современное состояние именно вот соцсетей и всего остального. Как они часто влияют на Хм. Чем вообще занимаются другие люди чаще всего? Лезут, э, в приватное других?
Ну, обрати внимание, всё-таки, к со желез эти жёлтые газеты, этим занимались профессионалы. А в соцсетях действуют, э, простые индивиды.
Верно. Мгм, мгм, мгм. Вероятнее всего, так и есть, да. Что? Я не знаю на самом деле, это и хорошо или ещё хуже.
Хорошо или ещё хуже? Отлично, отлично.
По-моему <laughs> Хорошо сказал, да? <chuckles> Хорошо ли это или еще хуже. <chuckles> Ну, я имею в виду, стало ли легче от этого как-то на самом деле, э, вот, например
Ну, а что значит легче? У ко кому должно становиться легче? Или тяжелее? В чём ф в чём в чём в чём тяжесть-то состоит этой ситуации?
Избавляться от таких назойливых товарищей, вот что я имею в виду. Тяжбы терять свою приватную жизнь?
Мгм.
М. Ну, наверно, мне кажется, тут такая ситуация, да: то, что когда ты растешь до определенного, да, такого состояния популярности, там уже такое ощущение, как будто бы в один момент ты вообще теряешь хоть какое-то право иметь, э, свою, вот например, личную жизнь, хоть какую, неважно, любую.
Ну, послушай, по послушай, у нас же есть примеры такие замечательные. Группа Daft Punk, математик Перельман, а, ну и, наверно, ещё какие-то, которые н не сразу приходят на ум, людей, которые сохранили свою анонимность и при этом, э, были и есть весьма популярны.
Мгм, мгм. Мгм, мгм.